Ah, entendi, você acha que a política pública aqui para para quem tem câncer é pior do que no Brasil? O que que você acha? Você começou esse tratamento aqui?
Uhum, eu vivo aqui minha vida quase toda. Eu mudei para cá eu tive 15 anos
Ah, entendi.
eh, estava com 15 anos e fui casada já e já tenho filha. A minha vida é aqui, eu sempre voltei para o Brasil tipo vou para passear, ver família mas, sempre de volta aqui, né. É isso, a comunidade é aqui.
Aham. Sempre de volta. Então, você não conhece os serviços públicos do Brasil, né?
Não a esse respeito mas, eu
Aham.
tento dividir, mesmo online o que eu aprendo aqui passo para lá de uma certa forma, tem um grupo brasileiro aqui.
Sim. Aham, é capaz de elas te ensinarem mais, hein. <laughs>
Pois é, tem um grupo brasileiro aqui e as meninas também sempre comunicam comigo, acham interessante.
É, que o serviço público do Brasil é muito bom assim em relação a isso, né.
Aqui também é, mas a respeito isso aqui também é mas é
Olha muito obrigada, viu. Foi ótimo a nossa conversa, viu. Obrigado por partilhar a história.
De nada, vamos fazer. Tá jóia. Nada, você tem um bom dia.

E ajudar a a navegar o tratamento delas, se tiverem. Agora, recentemente, uma amiga que estudava comigo aqui no no High School
Aham.
eh, mandou uma mensagem para mim, tem 2 meses isso, mandou uma mensagem pra mim que ela também foi diagnosticada. Aí estava muito nervosa, eu encontrei com ela, a gente bateu papo e é é, faz uma diferença muito grande você conversar com a pessoa que realmente te entende.
Hã, sim. Sim e porque você teve essa motivação de ajudar essas pessoas? Eh, foi pra se ajudar ou foi é uma empatia com o problema do outro, o que foi?
Eu acho Foi. Tudo, tudo, empatia e ao mesmo tempo, também me ajudava, a curar. E, eu não sei
Aham. Uhum.
Eh, eu eu faço, também, muita, eh, mindfulness meditação, eu pratico muito e eu comecei muito a praticar
Aham, meditação. Qual tipo de meditação você faz?
Eu faço de chakras nossa, vários, vários! Eu faço, tipo, olha o tanto, <chuckles> o dia inteiro, eu acordo, eu faço uma meditação para o dia, pra acordar, igual como as pessoas oram, eu faço meditação, a minha forma de conectar com
É o mindfulness? Hã, chacras? Hã. Aham.
o, Deus.
Você demora quanto tempo em cada meditação?
Olha, eu já tive f meditações tipo da à noite que eu acabo dormindo, entendeu? E <chuckles> tempo eu passo eu passo vários
Aham.

Isso, tipo, eu comecei, na verdade, eh, foi na na época de crise. Eu estava doente na minha crise. Eu estava doente e
Sim. Na sua crise. Aham. Hã.
<clicks tongue> eu comecei a investigar, tipo, no Instagram, porque eu tive câncer com 40 anos, então, eu estava, assim, relativamente nova de mama. E muito nova.
Hã. Você teve câncer de mama? Aham. Sim, muito nova, você já teve algum parente que teve que tinha?
Nenhum.
Engraçado, né.